<laughs> Это да, это верно. Это всегда именно на Новый год ощущается как будто бы: "Ну, спасибо, что реально принесли праздник с собой, а не там ящик 'Кока-колы'". <laughs>
Там что Ну да, у меня у меня вот щас дочь до сих пор, вот мы в жаре живём, она там фигуры эти новогодние щас выставляет. Она такая: "В смысле? Зачем это? Ерунда какая-то!" Ну, то есть, у неё нет вот этой она не понимает вот эту ей хочется со ассоциацию снег Да, да. И вот смотри, мы если перейдём в весну, весна- это, понимаешь, такая надежда. Это вот эта вот капель, э, капают вот эти сосульки там, вот этот вот аромат, а, как говорится, таяния снега, ещё иногда аромат какашек собачьих на улице, например.
Мгм. <laughs> "Это всё неправда, мама, это всё неправда". <laughs> Да. Мгм. Мгм. Мгм. О да. <laughs> Нет, ну конечно, ты закинула туда ловушку в моё воображение, я ж <laughs> я же улетал. Э, <laughs> извини, конечно, за реализм, да. <laughs>
Ну, а оно неотделимо одно от другого, прости, э, то как бы если оно вместе, что сдела Да, да. И это надежда, понимаешь, что всё: зима кончилась, скоро лето, отдых, шашлыки, озёра, купаться, отдыхать. В в всё вот это начинается. Там роликовый сезон можно открывать уже к этому времени. То есть в апреле месяце мы закрываем горнолыжный сезон, а получается в этом, ну, там в в марте, наверно, закрываем с марта по апрель, и всё. А апрель- всё, мы уже пошли в лето. То есть уже ты ждешь уже вот этот запах, э, шашлыков, лета. Ну что: запах шашлыков, песни у костра, купание, ам, арбузы, вкусные эти овощи-фрукты. Ну, фрукты, наверно, я не совсем фрукты, там о овощи, горох, там клубника, всё это свежее с грядки.
М. Мгм мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм, арбуз. О, да! Ну д под конец конец. Мгм. О, о нет. <chuckles> Господи боже, да, это вот прям лето лето.
Вот. Вот так вот такие вот воспоминания, да, об этом. Очень такие, а, прекрасные. Вот у меня сейчас такая погода здесь, э, как раз когда вот позднее лето, когда нет такой же адской жары. И я просто выхожу на улицу, я просто наслаждаюсь. Я просто наслаждаюсь каждым днём.
Мгм. Это верно. М. М-да.